À, rồi nè nha, ô kê, vậy còn thời tiết, ờ, cái đợt đó thì như thế nào bạn ha?
À, về thời tiết thì, ờ, hiện tại thì là, ờ, trời cũng khá là mát mẻ á bạn, đang vào trời mùa đông rồi. Đó, thì bây giờ là, ờ, thời trời nó cũng hơi se se lạnh ấy, đấy, thì, à, là nhiệt độ thì nó ở tầm khoảng tầm, ờ, từ hai mươi mấy, dưới 25 độ, 21 đến hai hai mươi hai độ gì đó bạn ạ.
Ừm, rồi, mình đã hiểu sơ sơ rồi. Thì, à, nãy giờ nghe như bạn chia sẻ á thì, à, mình cũng có, ơ, một vài cái hướng sau đây thì, à, mình sẽ chia sẻ rồi bạn nghe xem thử nó có hợp với bạn không nha!
Ừm.

À, về ngân sách thì mình cũng muốn rằng là nó cũng vừa phải thôi bạn ạ. Nó đũng đừng có quá mắc quá, tại vì là mình cũng chỉ là đi, ơ, dự tiệc, ờ, có một vài buổi thôi mà. Đấy, thành ra là mình cũng không muốn là mình nó nó vượt quá cái cái cái mức là 2.000.000 đâu.
Ừm, ô kê nè. Ừm, ừm, thôi cái khoản đó là cũng cũng ổn đó, cũng dễ tìm đó. Ừm, ờ, và mình chỉ hỏi một cái cuối nữa thôi đó là thường á thì hồi giờ bạn cảm thấy tự tin nhất khi me khi mà bạn mặc những cái kiểu đồ như thế nào? Kiểu, bạn mô tả sơ sơ cho mình hiểu với.
Ờ.